Aku mau cerita deh. Aku lagi galau banget nih, lagi bingung harus gimana, dan kayaknya butuh saran kamu deh. Jadi aku ini, mmm, kan masih kerja, ada beberapa kerjaan yang kuambil kan gitu. Nah, mmm, kayaknya nih, mmm, aku mendengar hal-hal yang tidak enak untuk 1 pekerjaanku nih. Mungkin, eee, banyak sih hal-hal seperti kayaknya kontraknya nggak diperpanjang gitu ya, terus juga projeknya pengen selesai, eee, dan lain-lain. Itu kan yang ngebuat aku tuh, kayak khawatir gitu, "Waduh, kalau selesai, berarti aku akan kehilangan penghasilan nih yang aku udah pos-posin tiap bulannya," gitu kan. Karena kan setiap kerjaan yang aku pilih kan, udah ada pos-posnya ni, ini buat bayar ini, ini buat bayar ini, gitulah ya. Nah, tapi setelah dapat kabar ini tuh aku kayak
Boleh. Mhm. Terus? Mhm, paham. Betul, terus?
apa ya, kayak bingung gitu kayak, eee, mulai berpikir, e “Wah ini nggak pasti berarti nih" "aku harus ngapain nih setelahnya?” gitu kan. Dan memang, mmm, kayaknya nih bener aja nih, di bulan depan tuh, kayaknya memang akan, eee, selesai gitu. Dan aku udah mulai puter-puter otak, bahkan udah sampai menganggu banget nih. Kayak, jadi nggak tenang gitu ya, jadi mulai nyari-nyari kerjaan nggak jelas. Ya, sebenarnya bukan nggak jelas sih, tapi kayak nyari backup plan lah gitu, takutnya itu beneran terjadi. Dan <clears throat> ya, aku jadi soalnya lumayan banget untuk kehilangan pendapatannya tuh, mmm, cukup besar dan signifikan gitu. Jadinya, pastinya aku udah berpikir ke mana-mana nih, kayak tagihan ini gimana nanti ya, dan segala macam. Dan, mmm, tabungan sih ada ya, cuman kan nggak pas pasti nggak nggak bisa bertahan lama gitu. Karena, mmm, porsinya cukup besar, jadi pasti akan memakan, eee, tabungan yang mungkin bisa ke-cover cuman sebulan, 2 bulan, tig tiga bulan lah maksimal gitu. Nah, setelah itu kan, eee, harus ada pendapatan baru gitu. Makanya ini, eee, ada ketidakpastian yang aku rasain, dan itu udah mengganggu banget sampai aku nggak bisa tidur. Terus kadang-kadang juga jadi sensitif, mmm, jadi bener-bener nggak enjoy gitu menikmati sehari-hari gitu. Nah, menurut kamu wajar nggak sih apa apa yang aku rasain ini?
Betul. Kalau denger dari cerita kamu tuh, sebetulnya, itu hal yang wajar ya. Setiap orang tuh pasti akan ngalamin sih. Ketika mereka itu mulai ngerasa, eee, kestabilan dari finansial mereka tuh e mulai akan terganggu nih. Biasanya memang, eee, apa namanya, ada rasa was-was sih ya, khawatir. Karena kan ini tadi gitu loh, kemungkinan besar kan memang kebutuhannya kan memang sudah terukur tuh, dengan pendapatan yang, eee, terdahulu gitu ya. Sehingga mulai bingung kira-kira ketika pengeluaran atau pendapatannya itu, eee, misalnya menurun gitu kan. Nah, itu harus dipikirkan gitu kan, pos-pos apa yang mungkin pasti nanti akan terganggu gitu. Jadi, sebetulnya hal yang wajar sih gitu. Betul, wajar banget. Jadi, eee, ya yang penting sih sebetulnya harus cari tahu nih kira-kira
Mmm. Mhm. Betul. Mhm. Wajar ya? Oke oke. Mhm, apa tuh?
apa langkah selanjutnya yang harus atau bisa kamu lakukan untuk mendapatkan income baru, gitu sih. Nah, tapi nih sebelum kita bahas lebih dalam nih ya, eee, aku mau, eee, klarifikasi beberapa hal nih, boleh ya? Oke. Nah, kalau misalnya sekarang ini, apakah kamu itu, eee, lebih nyaman untuk kerja tetap atau kerja seperti ini nih, tidak tetap? Gitu.
Mhm. Boleh boleh. Mmm, sebenarnya kalau ada kesempatannya yang memang sesuai dengan gajinya sih, aku nggak masalah ya untuk kerja tetap. Cuman kan, aku berpikir kalau untuk kerja tetap itu aku udah s beb riset lah beberapa, eee, apa, beberapa kerjaan gitu ya. Apalagi kan, aku untuk track record di pekerjaan tetap nih sedikit sekali kan. Jadi, pasti kan akan mempengaruhi dari sisi gaji dan juga pengalaman yang memang dibutuhkan kan. Nah, aku udah riset tuh, kalau aku pindah full ke kerjaan tetap itu nggak akan bisa meng-cover jauh banget gitu.
Betul. Mhm. Oh gitu.
Sedangkan dengan freelance ini, aku bisa ngambil beberapa, eee, dan hasilnya melebihi dari yang kerja tetap. Cuman memang, ada ketidakpastian nih kalau nanti si freelance ini ya ya yang satu pekerjaan ini selesai, "Wah gimana nih aku udah mulai ketar-ketir," gitu kan. Karena memang p eee, penurunan pendapatannya lumayan banget dan ek karena kan, ya namanya pengeluaran kita bulanan kan pasti udah fix semua ya sedangkan kalau pemasukannya ini berkurang. Pasti akan ada penurunan, mmm, pendapatan tuh mungkin sekitar, ya bisa dibilang tigap tiga puluh persen lah.
Oke oke. Betul sih. Berapa persen? Oh 30% ya, oke.
Heeh, 30 sampai 40% kan cukup besar ya, maksudnya banyak hal-hal yang, aku nggak bisa bayar pastinya gitu loh.
Oke, betul sih. Mmm, hmm hmm. Tapi kalau misalnya kamu ambil, eee, coba ambil nih kerjaan tetap yang tadi kamu sebutkan itu. Itu sebetulnya bisa meng-cover, eee, berapa persen dari, eee, kebutuhan keluarga kamu sendiri?
Eee, mungkin cuman 40% kali ya.
40% ya, berarti kalau misalnya, eee, kamu ambil pekerjaan tetap, terus, eee, kamu tetap juga ngerjain freelance itu kira-kira tantangannya apa tuh?
Heeh. Mmm, tantangannya pasti freelance sih kayaknya agak terbengkalai soalnya kan freelance-nya juga membutuhkan konsentrasi dan waktu yang, eee, dedikasi waktu yang cukup lumayan nih gitu. Kalau aku fokus di full pasti aku nggak akan ada waktu buat maintain kerjaan freelance itu kan.
Mhm. Oh, gitu ya.
Karena kan ada beberapa nih dan juga yang pastinya. Mmm, takutnya dengan aku berbagi cabang, maksudnya kalau full kantoran kan pasti membutuhkan, eee, konsentrasi yang khusus gitu, fokus yang khusus kan, di saat kita bagi takutnya malah jadi nggak maksimal, malah jadi, eee, muncul masalah baru lagi. Kalau menurut aku gitu dan memang aku kurang diuntungkan sih, karena dari umur dan juga dari pengalaman kan nggak ada nih. Jadi, pasti untuk starting gaji yang ditawarkan pasti jauh dari ekspektasiku gitu sih.
Waktu. Betul. Oh, gitu ya, jadi banyak juga pertimbangannya buat kamu ternyata ya. Oke. Nah, tapi pernah nggak kamu coba gitu ya, untuk misalnya, eee, menghitung lagi nih, kira-kira dari kebutuhan kamu 100% itu, eee, kira-kira ada nggak pos-pos yang bisa kamu, eee, hemat lagi gitu, loh? Mungkin misalnya contohnya, kalau, eee, setiap minggu kamu jalan-jalan, mungkin, eee, untuk sebulan ke depan itu kamu postpone dulu lah, kamu tunda dulu gitu loh. Tapi kamu harus hitung dulu sih, el hitung dulu, kira-kira kebutuhan utama kamu, primer
Mmm, bener. Mhm. Mmm.
itu berapa persen dari dari gaji, eee, memakan dari gaji kamu sendiri gitu, pendapatan yang kamu dapat dari, eee, freelance ini gitu loh. Nah, nanti dari situ, baru deh kamu lihat lagi. Kalau memang misalnya bisa meng-cover, kan berarti kalau kamu turun, tadi kamu bilang 30% berarti masih ada dong 70% eee, saving, eee, pendapatan yang kamu punya gitu, ya nggak?
Oke. Mmm. Iya, betul betul. Dari kerjaan-kerjaan lain tuh masih bisa ke-cover 70% lah gitu dari semua total. Sebenarnya kalau, eee, untuk menghemat dari sisi hal yang kurang begitu penting gitu ya, ed kebutuhan primer sih bisa ya. Karena kan memang aku sebenarnya menyesuaikan juga sih, kalau untuk budget-budget kita keluar gitu ya. Atau, eee, mungkin hal-hal di luar primer itu memang aku sering hitung kalau ada lebih, baru aku keluar gitu ya sama keluarga, kalau nggak ya memang
Mhm. Betul.
kita kurangi hal tersebut itu bisa sih, untuk dikurangi sih, sebenarnya. Cuman memang <clears throat> yang aku pikirin itu, mmm, kebutuhan-kebutuhan lain tuh, kayaknya setelah aku lihat gitu semuanya penting lagi, gitu ya, paling ada sih yang bisa dikurangin kayak, eee, tapi itu akan mengorbankan anak, kayak contohnya uang les anak gitu ya. Eee, lebih ke ini sih ekskul sih yang enggak berhubungan sama pelajarannya gitu kan. Anak suka bola gitu ya, kalau aku harus kurangi kan galau juga kan, "Wah nanti kasihan anak," gitu.
Betul. <chuckles> Gitu ya. Oke, iya. Betul sih.
Eee, jadi ada kebingungan-kebingungan kayak gitu sih, gitu kan.
Mhm. Iya sih, sebetulnya gini sih ya. Ah, artinya, ah, tadi balik lagi ke kebutuhan primer dulu nih, kalau untuk nyelamatin beberapa bulan ini lah. Sambil kamu cari-cari lagi alternatif pengganti dari pekerjaan kamu yang bakalan selesai nih kontraknya, gitu. Mungkin kalau misalnya sementara waktu, eee, les-les yang mungkin, eee, tidak berhubungan dengan sekolah, eee, di-postpone dulu, eee, diberhentikan sementara, mungkin bisa juga gitu loh. Atau misalnya, eee, ada kegiatan istri kamu tuh, misalnya yang juga butuh biaya, memang mendingan lebih, eee, lebih baik sih, misalnya kita postpone yang istri dulu gitu loh. Karena kalau anak kan kasihan juga gitu ya. Artinya dia ini kan, emang udah hobi dia gitu loh. Kalau misalnya di-postpone ya mungkin akan pengaruh ke mental dia. Tapi kalau memang anak bisa di, eee, diskusikan juga diajak juga, eee, kasih urun saran, itu lebih baik lagi sih gitu. Jadi, dia juga udah tahu dari awal bahwa memang saat ini sementara, sementara mungkin bisa di-postpone gitu sih. Yang bisa dilakukan mhm.
Mhm. Iya sih. Mhm. Oke. Mhm. Iya sih. Iya betul. Iya juga sih, bener sih. Mmm, aku belum ngomong karena memang ini belum kejadian kan, mmm, tapi memang, eee, karena sebentar lagi kayaknya aku harus diskusiin juga gitu ya. Ah, memang agak sedikit dilema ya, eee, walaupun aku ada tabungan tapi kan, aku ada beberapa tagihan-tagihan yang kayaknya nggak bisa di-postpone nih gitu. Yang, ya pe kebutuhan-kebutuhan utama seperti buat rumah gitu ya, terus, eee, air, listrik, internet, kan itu udah jadi kebutuhan primer dan makan gitu. Itu kan kayaknya nggak bisa ditinggalin. Nah makanya, yang aku pikirin sih lebih ke situ sih. Eee, mungkin aku harus ini kali ya urutin lagi yang paling, eee, penting dan yang gak penting yang mana gitu ya, prioritasnya mhm.
Betul. Betul. Ya. Prioritas, a iya betul. Mhm, sambil kamu cari-cari lagi kerjaan kan, bisa jadi kalau misalnya kamu udah punya pengalaman, eee, biasanya sih projek-projek lain yang, eee, semirip itu pasti akan juga banyak gitu loh. Apalagi kalau kamu link teman-temannya juga banyak gitu, wah itu bisa juga membantu gitu. Makanya dari sekarang sudah mulai nih, punya rencana gimana kira-kira untuk mendapatkan, eee, projek yang baru gitu sih.
Oke deh, bener juga ya, aku nggak kepikiran nih buat tanya ke temen-temen, eee, yang seprofesi gitu untuk nyari projek baru. Oke deh, aku jadi sedikit tenang sih cerita sama kamu. Terima kasih ya, saran kamu, aku jadi tahu nih, apa yang harus aku lakuin, eee, memetakan prioritas tadi sama tanya-tanya peluang kali ya, sebelum ini peluangnya berakhir.
Mhm. Siap. Betul. Iya, mudah-mudahan bisa membantu ya dan bisa keluar dari masalah ini.